Oggi come oggi mi sembra un po' complesso, uhm, fare grandi cambiamenti o anche piccoli cambiamenti nella propria vita, sembra un po' che, uhm, ci si ponga talmente tante domande che alla fine si rimane un po' fermi. Ehm, a te è mai capitato di apportare un cambiamento che ha poi rivoluzionato un po' la tua la tua vita?
Guarda, allora innanzitutto concordo concordo con quella che hai detto, perché sicuramente ad oggi, diciamo, anche bombardati, mhmm, in senso anche, non necessariamente negativo, di tutte le informazioni che abbiamo, tendiamo a farci molte più domande, a interrogarci molto di più che, appunto, in alcuni contesti io credo possa essere anche anche positivo sicuramente, diciamo, compiere delle scelte informate, è assolutamente positivo. Uhm, talvolta purtroppo, diciamo, che, mhmm, si cade anche un po' nel nel lato mhmm, nel lato un po' brutto de della medaglia di questo aspetto, nel senso che, uhm, si può rimanere un po' un po' bloccati. Ehm, effettivamente ti devo ti devo dire di sì. Uhm, io ad oggi sono all'ultimo anno di una triennale, uhm, studio psicologia però, ehm, diciamo che nel momento in cui ho dovuto fare questa- questa scelta nella mia vita, uhm, sono mhmm, mi sono sentita un po' diciamo, uhm, ecco, bloccata sicuramente, perché io per per tanti anni ho avuto un'idea di quello che avrei voluto fare e, tra l'altro diciamo un'idea che poi è stata anche, uhm, accompagnata da una serie di mhmm, di azioni, nel senso che comunque mi sono anche preparata per intraprendere un determinato percorso, ho investito anche tante energie, tanto tempo, tante risorse e ad un certo punto mi mi sono resa conto che però, in realtà, nonostante, ehm, da tanto tempo io mi diciamo, mi fossi messa in quella strada, non mi sono resa conto ad un certo punto che in realtà non non stavo più percorrendo una strada che alla fine fosse veramente mia. Ehm, e quindi alla fine ho de ho deciso di di cambiare, e effettivamente è stata decisamente una scelta una scelta corretta, perché poi, diciamo, io adesso ho quasi finito, però, uhm, mi mi sono sicuramente trovata molto bene poi con con quello che ho deciso di fare, ecco.
Mh-mh. Certo. Cer Mh-mh. Mh, mh, mh. Ho capito. Ho capito ma, ehm, quindi questa cosa precedente a cui credevi molto l'avevi un po' idealizzata, diciamo si può dire?
Guarda, ehm, sicuramente sì. Cioè, nel senso che nel momento in cui io ho, uhm, preso una decisione poi comunque, diciamo, questo tipo questo tipo di scelte si fanno, mhmm, so purtroppo per fortuna da molto giovani, quindi sicuramente, ehm, <clicks tongue> un po' per inesperienza, un po' anche per, ehm, diciamo, speranza anche nel futuro ci si incasella poi in una direzione, ehm, e ci si crede molto, cioè almeno, ehm, quello quello che è successo a me è stato proprio di ancorarmi, diciamo, a questa scelta che io avevo fatto e investire tanto di me in in questo. Ehm, e appunto, come dicevi tu, ad un certo punto io, uhm, proprio mi sono resa conto che quello che stavo facendo era, proprio, molto filtrato da, ehm, un qualcosa che io mi ero costruita, ma che in realtà non corrispondeva esattamente alla realtà, e quindi è stato un momento anche un po', diciamo, critico della mia vita perché ho dovuto anche eliminare tutte quelle diciamo, mhmm, passami il termine, mhmm, abbelliture che avevo fatto rispetto a un percorso che poi, in realtà, come come ogni altro presentava, ehm, le sue problematiche, le sue difficoltà e che io non avevo, diciamo, considerato, no, come come pacchetto completo e che, mhmm, diciamo poi la cosa che a me è successa è stata proprio quella di rendermi conto di tante cose che magari, ehm, sapevo sì, però non non avevo mai analizzato a fondo e che che non volevo mhmm, diciamo, in cui non volevo imbarcarmi, nel senso che c'erano tanti sacrifici, tante tante cose che io non mi sentivo in quel momento di affrontare, ma anche perché non non ero proprio sicura, diciamo, di quella scelta. Infatti poi, ehm, diciamo andando a sviscerare il tema, mi mi sono proprio accorta del fatto che, oltre alle mille problematiche che c'erano concretamente, ehm, di sicuro alla base c'era anche, ehm, il fatto che io non non fossi certa e convinta di buttarmi in questa cosa con tutto quello che comportava, ecco.
Certo. Mh-mh. Mh-mh. Cioè, ti sentivi sicura, ma in realtà non lo eri, uhm, sotto, sotto. Ma, ehm, sicuramente è molto complesso orientarsi quando si è finite eg finite e superiori, insomma. Per me è abbastanza folle, uhm, somma, che uno sappia esattamente quello che vuole fare, per cui inciampi e e e, somma, pause e ripensamenti sono assolutamente, ehm, rispettati e dovuti. Ma, uhm, t ti chiedo anche, uhm, se posso, ehm, secondo te, ehm, complice anche cioè, s complice solo sei sei complice da sola, diciamo, di di di questa idealizzazione? O, ehm, cioè non lo so, la società, ehm, i tuoi genitori, uhm, i tuoi amici quello che ti circonda che ti portava a credere così tanto in questa cosa? Che, poi non so cosa sia, se vuoi poi me lo dirai as come come ti senti
Esatto, sì concordo. Mh-mh. <chuckles> Lasciamo lasciamo il mistero. Allora, ehm, sicuramente, sicuramente anche perchè ovviamente noi come individui siamo poi inseriti in un contesto sociale, in un contesto familiare che ci influenza tantissimo e ci influenza tantissimo soprattutto in quegli anni, cioè da adolescente tu sei proprio, uhm, figlio de della società in cui in cui sei, sono gli anni in cui comunque costruisci una tua identità anche in base al contesto in cui ti trovi, quindi sicuramente diciamo che ehm, poi una scelta così importante come, diciamo, quello che poi vuoi fare nel tuo futuro, ehm, sicuramente pesa anche tutto il contorno: parlavamo, appunto, della famiglia, degli amici. Diciamo che, ehm, secondo me ci sono cioè, o almeno per quanto riguarda me, ci sono un attimo 2 livelli da distinguere, che è quello, appunto, del della società in generale che comunque ti spinge, diciamo, anche a, ehm, massimizzare poi quello che è il profitto, eccetera, quindi, diciamo, dare molta importanza all'aspetto anche economico, ehm, diciamo, mhmm, della vita, del lavoro, eccetera; quindi, ovviamente poi il percorso universitario fa fa da m da tramite per per quello che è poi il mondo del lavoro. Quindi, sicuramente, ehm, c'è una forte, ehm, spinta, ehm, della società rispetto a questo punto di vista che, ehm, a me ha influenzato ti devo dire, nel senso che effettivamente uno dei m m motivi che poi ho identificato come, ehm, diciamo responsabile di quella che era la scelta che stavo facendo, ehm, era proprio u l'aspetto economico, ehm, e che poi diciamo ...tei ovviamente è importante. Cioè, non non si possono prendere delle scelte fatte, ehm, totalmente al buio senza concretezza, però ovviamente, diciamo, che poi, ehm, nel senso c'è anche tanto altro nella vita quindi non mhmm, non si può pensare ovviamente solo a quello. Ehm, e poi invece sicuramente c'è l'aspetto anche un po' più familiare, più intimo legato alle amicizie e alla famiglia, ehm, che in realtà, mhmm, ti devo dire io non non posso dire di essere stata "pressata", tra virgolette, a fare una determinata cosa piuttosto che un'altra però, ehm, dal momento che comunque era un mhmm, diciamo un percorso all'interno del quale io stessa poi mi mi sono inserita, ehm, comunque anni prima sentivo un po' forse la responsabilità, ecco, di dire: "Mi hanno tutti immaginata in questo modo, io stessa fino a questo momento mi sono immaginata così, ehm, mi è un po' difficile forse, diciamo, ricostruire la mia identità sia, mhmm, con me stessa che poi anche con gli altri." Infatti cioè, sicuramente diciamo è stata una comunicazione, ehm, anche un po' un po' difficile da fare, anche se in realtà poi, mhmm, cioè, almeno per quanto mi riguarda erano più che altro, ehm, diciamo problemi che mi facevo io ma che non diciamo, non non esistevano poi veramente per le persone che mi circondavano, ecco.
Okay, va bene. Mh. Mh-mh. Purtroppo sì. Mh, mh, mh. Mh-mh. Da sempre. Mh, mh, mh. Certo. Ma Molte volte mi sembra, appunto, che proiettiamo un po', uhm, delle certezze che vorremmo avere, ehm, poi negli altri per cui magari si parla, uhm, convintamente di qualcosa che poi, in realtà, non convince noi e se ne parla così convintamente con gli altri proprio per autoconvincerci, ehm
Esatto, sì, sì, sì.
ehm, ed è pericoloso, uhm, perché appunto poi, mhmm, somma si si tende un po' magari a non sentirsi, ecco, non sentire sempre, uhm, del tutto quello che si vuole, si è. E quindi sì, mi sembra che ci sia una uhm, una forma di distacco proprio da sé che, uhm, a adesso come adesso, uhm, nel mondo in cui viviamo, uhm, in Italia, ehm, veramente porta a una a ehm, mancanza di autenticità dell'individuo.
Beh, certo. Anche perché poi, ad un certo punto, metti anche il pilota automatico in qualche modo nel momento in cui, diciamo, sei s sei da tanto convinto e autoconvinto di una cosa poi, ad un certo punto, tendi proprio e anche a n a non pensarci più finché poi, diciamo, ehm, inizia a pesare, ecco, diciamo.
Mh-mh. Ma, ehm, per te è stato un po' un salto nel buio questa scelta della triennale in psicologia o era un'altra delle cose che ti ha sempre detto qualcosa per cui somma, mhmm, co come come l'hai scoperta, diciamo, questa questa voglia di approfondire questa questa parte, insomma?
Allora, mhmm, no. In effetti, diciamo che, ehm, e era stata forse pseudo considerata come come opzione, e e poi forse messa anche diciamo contemporaneamente subito da parte proprio, ehm, diciamo i in virtù di di altro, no, ehm, quindi è stata è stata sicuramente presa in considerazione forse anche un po' inconsciamente e poi sempre inconsciamente messa da parte. Però, nel momento in cui io mi sono resa conto che quello che stavo facendo non era quello che volevo realmente fare, ehm, diciamo che non non c'è stato non non ci sono state tante opzioni tra cui barcamenarmi; cioè, io avevo effettivamente poi le idee chiare su quello che invece avevo interesse a fare. Quindi, ehm, diciamo che probabilmente è stata è stato un qualcosa che inconsciamente è rimasto dentro di me per tutto quel tempo, e che poi a tempo debito è è venuto fuori.
Mh-mh, mh-mh. Ho capito. Ma, ehm, avresti un consiglio invece da dare a qualcuno di, mhmm, insicuro come somma, mhmm, per quello che, ehm, sarà la sua strada e che deve cambiare in maniera, uhm, tosta diciamo <chuckles> la propria vita in pe per fare in realtà quello che si vuole fare veramente, o almeno provare a fare una ricerca su quello che si vuole fare veramente?
Certo, assolutamente. Guarda, allora io credo che, mhmm, diciamo l'autoanalisi e la consapevolezza di sé sia sia la cosa principale, perché comunque, ehm, come dicevamo prima, noi abbiamo tante influenze dal dalla società, dalla famiglia, dagli amici, da quello che conosciamo. Poi, ehm, diciamo crescendo ci ci si creano anche, diciamo, nella mente tanti modelli a cui aspirare che possono essere persone che conosciamo, anche persone che che vediamo magari da uno schermo mediante, ehm, diversi mezzi. Quindi, diciamo, ci ci creiamo un po' un ideale di quello che noi vorremmo essere, ehm, però tante volte è un ideale che viene molto filtrato, no, da da quello che c'è nell'esse ehm, all'esterno, ecco. Ehm, quindi sicuramente, mhmm, un un consiglio che io posso dare è quello di di cercare di essere molto consapevoli di sé, cioè di interrogarsi sempre rispetto alle scelte che si prendono, ehm, interrogarsi proprio se è una scelta presa, mhmm, ehm, veramente con con intenzione o per, magari, ehm, far contento qualcuno oppure, appunto, anche inconsapevolmente, per perseguire un qualcosa che poi in realtà non ci appartiene così tanto. Ehm, e poi come come pa cioè, accennavo prima, diciamo, sicuramente io mi rendo conto che, mhmm, ad oggi soprattutto ci sia una forte spinta a considerare quello che è tutto l'aspetto economico e io cu concordo, nel senso che ovviamente non non non si possono fare delle scelte così importanti per il proprio futuro in modo totalmente, mhmm, diciamo distaccato dalla realtà, ehm, però sicuramente, appunto, come come ti accennavo anche prima, ci sono tante altre cose da considerare: sicuramente l'aspetto economico è importante, essere avere una sicurezza è importante, ma è importante cioè, è altrettanto importante, diciamo, fondare la propria vita anche su valori che non siano semplicemente i soldi, ecco.
Mh, mh, mh. Mh, mh, mh, assolutamente. Assolutamente sì. <chuckles> Random. Mh-mh. Sì, anche semplicemente, diciamo, l'essere sereni. Magari, ogni tanto quello che sembra c l'accontentarsi in realtà potrebbe rivelarsi quello che ti fa stare bene e devi cercare magari di, uhm, essere forte, filtrare il giudizio che senti sia da parte tua che da parte degli altri, insomma. E, ehm <clicks tongue>
Esatto.
diciamo che è u molto attuale questa questo topic che ho scelto. Ehm Io, mhmm, non so, ehm, ti saluterei perché mi hai detto tutto quello che volevo indagare e sviscerare. Devo dire sei stata molto ehm, molto insomma, s mi sembri molto consapevole, ecco.
Va bene, va benissimo, guarda Okay. <chuckles> Ti ringrazio, ti ringrazio tantissimo per per il tuo tempo, per per le domande che mi hai fatto, ehm, e niente vabbè speriamo speriamo di risentirci allora, magari, per per trattare anche qualcos'altro.
Assolutamente spero di spero di fa di poterti fare delle altre domande, insomma.
Okay. A presto!
Grazie, ciao. A presso!